آه، كان من صغري كان دايمًا والدي آآ يقول يعني أجيب في نتيجة الامتحان مثلًا تسعتاشر من عشرين كمثال، آآ والدي يقول لي: "في ناس جايبة 20؟"، "آه، فيه ناس جايبة 20."، "طيب، يبقى أنتِ فاشلة."
إمم. أيوه.
"ليه هو جاب أحسن منِّك؟ ليه هو يبقى هو بيذاكر أكتر منِّك، يبقى هو بيعمل أكتر منِّك." آآ كان ليَّ آآ، بنت عمي في نفْس السَنة الدراسية اللي أنا فيها، لو هي جابت أعلى مني في مادة وأنا أقل منها آآ، "دي شاطرة، دي بتذاكر، دي مجتهدة، دي دماغها حلوة، أنتِ لأ." فكان طول الوقت نقد، نقد، نقد، آآ ومقارنات. ف حتى لو أنا كنت ال ال الTotal المجموع أعلى منها، بس بيسيبوا اللي أنا عملته كويس أو الجزء الكويس اللي أنا كنت باعمله وبيمسكوا في الحتّة اللي أنا وِقِعت فيها أو غلطت فيها وبيقارنوني فيها، فطول الوقت بقيت عايزة كل حاجة perfect، كل حاجة بصورة مثالية. فب من هنا بدأت المقارنة بتاعتي، إن أنا أقارن نفْسي بأي حد، حتى في أصغر الأشياء.
إمم. فاهماكِ. إمم. إمم. إمم، فاهماكِ. بُصي، والله أنا فاهمة فاهمة موقفِك جدًا وفاهمة شعورِك، بس أنتِ يعني ما تزعليش من أهلِك عمومًا، هُم ممكن يكون مش قصدهم سيء ج خالص يعني، هُم بس طريقة التربية ما بيننا وما بينهم وبين فَرْق الأجيال كانت مختلفة شوية وهو كان شايف إن هو كده بيحفّزِك، مش قصده خالص إن هو يجرحِك أو يحسسِك إن أنتِ ما عملتيش حاجة. بس أنا شايفة إن أنتِ شخص شاطر جدًا ومجتهد وطموح، وبتحاولي تكون كل حاجة كويسة، بس ممكن مثلًا آآ إن أنتِ تكوني آآ يعني ما تركّزيش مع حد من اللي قدامِك أكتر، يعني ممكن تركّزي مع نفْسِك. ودايمًا ما تح ما تشوفيش اللي أنتِ ما عملتيهوش، شوفي اللي أنتِ عملتيه. يعني أنتِ مثلًا حققتِ بتقولي 91% طَب ما أنتِ حققتِ كَمّ وجزء كبير جدًا، ليه بتبُصي على ال9% اللي أنتِ محتاجة إن أنتِ تحققيهم التانيين؟ أنتِ حققتِ 91 قصاد 9 ما حققتيهمش. فلأ، ما تبُصيش للجزء اللي أنتِ ما عملتيهوش، بُصي للجزء اللي أنتِ عملتيه، فعلًا ساعتها هتحسي أنتِ قد إيه راضية عن نفْسِك وقد إيه مبسوطة وقد إيه إن أنتِ حاسة إن أنتِ فعلًا آآ يعني عملتِ حاجة، حاسة إن أنتِ أثَّرتِ فعلًا، حاسة إن أنتِ في نتيجة ل لاجتهادِك وتعبِك ده. طيب قولي لي مثلًا، هو المقارنات اللي أنتِ بتعمليها عمومًا مع أي حد سواء مثلًا معاكِ في الشغل أو أو زميلِك في دراسة أو أي حاجة، دي بتحسسِك شعور سلبي أو في حاجة بتكون في حاجة في مشاعرِك مثلًا تجاه تجاه الحاجة ديّة؟ يعني أنتِ بتبقي مت زعلانة من نفْسِك إن أنتِ بتقارني نفْسِك بحد والّا بيكون شعور عادي، ولو قارنتِ مثلًا بعدها، يعني آثار المقارنة دي بتفضَل برضو في نفْسِك آمم م متضايقة، حاسة إن أنتِ مش عايزة تعملي كده، والّا برضو بيكون شعور عادي؟